Dunque, uhm, vorrei chiederti, uhm, qualche consiglio. Magari mi puoi aiutare ad affrontare un tema che ultimamente sta diventando sempre più importante, uhm, nella mia vita di tutti i giorni. Allora, ehm, il fatto è che io sono sempre stata una persona, uhm, diciamo, non troppo attaccata, mhmm, agli oggetti, alle c mhmm, diciamo, alle cose. Non ho mai avuto uhm, ecco, non non ho mai avuto grossi guardaroba, borse, borsette, scarpe e scarpine come magari alcune mie amiche, e questo ha fatto sì che all'inizio, diciamo diciamo, nella mia prima durante i miei “20 anni”, tra virgolette, abbia potuto vivere una vita molto ehm, diciamo, sempre in viaggio, molto dinamica, proprio anche grazie al fatto che non avevo tante cose da portarmi dietro. È sempre stato molto facile spostarmi. Ehm, però devo dire che negli ultimi anni, soprattutto da quando ho acquistato una casa e ho iniziato un po' a sistemarmi, ehm, inconsapevolmente ho, mhmm, iniziato ad accumulare molte più cose e, ehm, uhm, ho ho notato ultimamente che questo sta iniziando a pesarmi, perché mi sento meno libera, mi sento più legata a tutte le responsabilità che il possedere tutte queste cose mi ehm, mi danno, e, uhm, ecco, questa sensazione non mi piace. Voglio cercare di o farci un po' i conti, o affrontarlo, o trovare una soluzione per trovare una via di mezzo. Tu magari mi puoi aiutare e darmi qualche consiglio?
Sì, certo. Okay. Okay. Sì. Okay. Certo. Ma certamente, anzitutto, ehm, vole volevo chiederti, se puoi andare un pochino più specifico, su quale t quale attaccamento verso quali oggetti, ehm, quindi diciamo soprattutto qual è l'ambito quantomeno quello predominante, dove hai incrementato che possono essere, magari appunto, avendo una un un avendo comprato casa dei soprammobili, oppure magari sei più sul, gioielli, vestiti; qual è, anzitutto que la tipologia di appartenenza di questi oggetti, predominante nel quale diciamo hai hai cominciato a, uhm, a acquistarne maggiormente, e quindi possederne maggiorme
Ma guarda, ci sono in particolar modo 2 grosse categorie di cose che mi stanno un po' pesando, perché sono diventate un po' troppo importanti nel nella mia vita e mi e mi fanno sentire un po', col "fiato sul collo" tra virgolette. Allora: da una parte, ehm, io sono sempre stata abituata a viaggiare, ho sempre viaggiato molto, e prima era anche abbastanza semplice, non avendo molte cose, da quando invece, diciamo, ne negli ultimi anni, dopo aver comprato casa, ho iniziato ad accumulare, ehm, forse anche un po' più di vestiti, un po' più di, mhmm, cose materiali, e per cui ora quando viaggio, ehm, mi ritrovo a non riuscire più, come invece mi veniva naturale una volta, uhm, riuscire a fare piccole borse, uhm, portare via poco cose, essere così frugale come sono sempre stata, e questa cosa mi infastidisce perché: ero sempre abituata a non non dover fare affidamento, su questo genere di capi no, magari vestiti, oggetti, creme, uhm, materiali anche per la cura di sé, uhm, prima non mi servivano, adesso improvvisamente sembra che li debba avere tutti quanti da portare via. E poi c'è un altro tema, che è quello del uhm, di tutte le cose forse meno materiali, ma uhm, che mi perseguono perseguitano un po' e che sono legate al possedere una casa e quindi: uhm, tutte quelle incombenze che sono le tasse, i, uhm, i le bollette, uhm, i contatti magari con, uhm, con i vicini. Per poter gestire la casa quando sono assente, quando viaggio, uhm, anche per lavoro, uhm, co tutti tutti i problemi che mi si mi perseguitano, anche quando non sono a casa, uhm, che sono legati al fatto al al possedere questa questa proprietà, e quindi sono queste le 2 cose.
Sì. Cer Okay. Certo. Cert Cert Chiaro. Eh. Cer Guarda, anzitutto ti capisco perfettamente. Ehm, partiamo, diciamo, dalla seconda categoria, uhm, presumo che sia un discorso, chiaramente, anche naturale, cioè, nel momento in cui, ehm, poss aggiungerei, purtroppo, invecchiamo, è chiaro che, ehm, il numero di di responsabilità, anche, no, che, ehm, gravano sulle nostre spalle aumenta, e di conseguenza, chiaramente, possedere un immobile ti mette inetiav inevitabilmente a contatto co tutta una serie, diciamo, di fastidi nel tuo caso, viaggiando molto di fastidi, ehm, che, purtroppo, però, devono essere ottemperati, perché li richiede il bene stesso. Quindi, le le dannatissime riunioni condominiali, ecco, per fare un esempio. Prima o poi ti tocca, voglio dire, no? Ehm, quindi oppure, chiaramente, tutto il discorso, ehm, della tassazione che, purtroppo, in Italia è anche abbastanza incisiva, in genere, sui budget, uhm, mensili e annuali, e quindi chiaramente, quindi, per questo, ti potrei dire d dal sommo della mia esperienza, non preoccuparti, perché, è una mhmm, è una cosa totalmente normale, sulla quale, secondo me, non devi angosciarti. Per quanto riguar
Sì. Cer Esatto. Mh. Mh, sai, a volte un po' mi pento, <chuckles> di averla comprata, questa casa. <snorts> Esatto. Forse, avrei dovuto mhmm, avrei potuto a volte mi chiedo, uhm, "Ma avevo io, veramente, bisogno? Stavo così bene quando potevo continuare a spostarmi senza avere questa” ehm, "questa incombenza a cui pensare." Ehm, ec questo è un po' il pensiero che mi mi assale, a volte.
Di averla acquistata. <chuckles> Va', no, certo, e ti capisco, però, tieni anche conto che una casa è, comunque, un investimento che tu fai nel futuro perché, ehm, s chiaramente ti auguro di tutto cuore chiaramente che la tua vita sia sempre esattamente come, ehm, tu decidi di di condurla, e che vada sempre tutto per il verso giusto. Però, sai, nel contempo la sfortuna, o anche, magari, la grande opportunità, perché non è che si tratta sempre e solo di sfortuna, è dietro l'angolo, e possedere, comuen comunque un bene immobile, un domani, c comunque, ti aiuterà sempre nella vita, cioè, al di là di queste incombenze che perfettamente ragione, sono fastidiose, però, al di là di questo, poi, un domani hai comunque un tesoretto che dovessi anche voler diventare una nomade digitale, ehm, e intraprendere al 100% quella strada nel modo, p magari, più puro del termine, avrai comunque venderai la casa e avrai, comunque, mhmm, insomma un bel gruzzolo sul tuo conto per per poterci fare esattamente quello che vuoi. Quindi, da questo pun da questo punto di vista, diciamo, tieni duro, ecco, <chuckles> per quanto riguarda quei fastidi. Invece, per quanto riguarda il discorso, magari, abiti, eccetera, beh, lì, penso che la la cosa che puoi fare è, semplicemente, fare una bella selezione, quindi, tenerti i i quelli più utili, magari, sotto il profilo proprio dei viaggi, oppure, quelli più belli, sotto il profilo del tuo gusto personale, ed eliminare tutti gli altri, in modo tale che, comunque, mantieni, diciamo, il lato, mhmm, più più goliardico e positivo, se vogliamo, che, ehm, questi oggetti, come intimi, come vestiti, no, ti danno, però nel contempo senza avere, magari, usami, quel sovraccarico che, ti fa sentire oppressa, ti fa sentire come se avessi troppe cose, un bagaglio troppo pesante.
Mh-mh. Vero, hai ragione, hai ragione. Certo. Mh. È vero, sai a volte, mhmm, quello che poi mi dà più fastidio è sentire un po', ehm, un senso di, ehm, diciamo, ehm, di uhm, di vergogna verso me stessa, quasi nell'aver ehm, aver avuto un po' un cambio di valori personali, cioè, io una volta ehm, mi ritrovo a pensare come, una volta, io non avevo bisogno di tutte queste cose, e non capisco a quale punto della mia vita, ehm, mhmm, diciamo, o sono cam in quale punto sono cambiata, e ho iniziato a a necessitare di cose che non avevo mai pensato prima. E non so se è è normale, è qualcosa che avviene con l'età, uhm, o, mhmm, se forse io, ehm, mi sono un po' troppo lasciata andare, e dovrei darmi un po' una regolata, e cambiare un po' diciamo, tornare un po' alle origini, come mi approcciavo prima. Ehm, sono un po', mhmm, dilaniata da questo mhmm, ehm, da questo contrasto interiore.
Certo, capisco. Certamente. Beh, guarda, io posso dirti che, nel momento in cui, ehm, nel senso, non giudicare te stessa. Penso che la vita è bella perché ognuno, ehm, la vive a modo suo. E secondo me non dobbiamo né chiaramente lasciarci trasportare troppo da un mondo che è diventato sicuramente eccessivamente, ehm, consumistico e materialistico, quindi diciamo il fatto che tu ti ponga questi queste domande ti fa ti fa tantissimo onore. Nel contempo però non diventare né giudice né boia di te stessa, nel senso che Esattamente, nel senso che anche se tu avessi magari anche fatto, mhmm, un avuto un leggero cambiamento in quelle che possono essere le tue priorità, ehm, non ti fanno passare al lato oscuro della Forza, ecco. Nel senso che nel senso che non c'è niente di male comunque a magari, può essere un periodo, può essere un cambiamento, a voler magari un po' più godersi la vita anche attraverso futili oggetti materiali, ehm, nel momento in cui se ne ha la possibilità. Voglio dire, anche coccolarsi un pochino, ehm, diciamo, non non non non rispecchia un connotato di superficialità o qualsiasi altro elemento negativo. Quindi, nel senso, chiaramente se vedi che, ehm, sei diventata un'altra persona, è giusto che tu ti ponga delle domande, ma se il cambiamento comunque è leggero e ti piace semplicemente magari avere la cremina un po' più costosa per per la faccia, perché hai la possibilità di farlo e ti vuoi mantenere più carina più a lungo, oppure qualsiasi altra altro vestito che va magari a esaltare e a farti stare bene con te stessa, ti assicuro che non c'è niente di sbagliato in ques
Okay. È ver Beh, sì. È vero. Mhmm. Cer <chuckles> Ma sì, sai, forse effettivamente adesso che è un po' detto diciamo l'abbiamo anche un po' detto ad alta voce, prima erano anche un po' di pensieri, ehm, forse sono anche un po' troppo severa con me stessa, ehm, non dovrei tornare a una politica di austerità e anche perché è normale, fa parte della vita, magari anche con l'età avere più agi, ehm, anche maga anche grazie a un percorso di carriera che ti permette di ottenere cose ehm, diciamo, ehm, diverse cose dalla vita, diverse comodità che prima non non si potevano nemmeno raggiungere. Io forse mi sono un po', ehm, messa dei paletti un po' troppo stretti, ehm, ti ringrazio per per avermelo fatto notare perché a volte, ehm, magari ci penso troppo, r ehm, mi sento un po' sopraffatta da tutti, mhmm, i giudizi interiori che ho effettivamente, ehm, se se ci penso non s non è così ecciss esagerato. Il problema non è così enorme, e quindi si tratta anche un po' di accettare il mio cambiamento interiore. Quindi ti ringrazio per avermi dato questi consigli utilissimi e per avermici fatto anche un po' riflettere. Avevo effettivamente bisogno un po' di dirlo ad alta voce e di realizzare, ehm, qual era il problema, grazie.
Esatt Certo. Assolutamente. Ma figurati. Certo. Brava. Figurati, guarda, è stato un piacere e ti auguro un grosso in bocca al lupo e una splendido proseguimento di pomeriggio. A presto.
A presto.